Ah, ah, 'yun kasi ano, um, kasal niya kasi 'yun kay
Oh.
Ibang bansa, eh, sa ano, eh, sa sa ano 'yun sa Spain dun siya ano dun siya kinasal. Hmm, masasabi kong pinaka-memorable siya kasi ako lang bu bukod sa kasal niya 'yun ano, um, kasi ako lang 'yung bumiyahe mag-isa papunta do'n, hindi kami sabay-sabay nung pamilya ko kasi may kanya-kanya kaming ano, um, schedule kumbaga. 'Tas 'yun 'yung ano, unang karanasan ko talaga na bumiyahe mag-isa na malayo, na lilipat ka ng eroplano, ng airport ganiyan, na naligaw din ako. Ayun, kaya siya ano memorable dahil wala akong magawa, alam mo 'yun na kung hindi niya kasal 'yun, hindi ko 'yun gagawin mag-isa kasi takot nga ako ayun, ikaw ba?
Sa'n po oo, o. Aw. Oho. Oho. Oho. Oo. <chuckles> Nako. Oo. Oo. Siyempre, naku, ah, iba't ibang airport naman din 'yung mae ma-e-experience mo sobrang laki ng mga airport international 'di ba? Okey lang sana kung mga dito lang 'di ba, eh, maliliit yung mga airport dito.
Mm. Oo, tama. Mm. Mm, mm. Oo, 'tsaka madali lang dito sa'tin kasi walang problema sa tao, marunong din naman silang magtagalog ganiyan, eh, dun hindi. Kaya ang hirap.
Oo. Oo. Tama, tama. 'Tsaka nakakalito din talaga, kasi <chuckles> siyempre sobrang daming mga signages ba naman 'yan, eh, 'di mo alam kung sa'n ka dadaan, 'di ba? 'Yung communication barrier din talaga, 'yun talaga 'yung Ako naman, eh, pagdating sa pinaka-memorable kong karanasan, although hindi siya international, local experience lang siya, pero first time in my whole life na akala ko napapanood ko lang talaga 'to sa mga palabas, eh.
Mm. Oo, oo. Tama, oo. Oo. Oo. Oo.
Um, nung time na pumunta ako ng Siargao

Iba talaga yung Siargao. Ibang-iba talaga.
Ano yun, bakit bakit para sa'yo bakit mo nasabing iba ano yung kinaibahan niya dun sa Boracay?
Iba. Ang unang-u unang-una kasi pagdating sa kumbaga parang na-feel mo yung, um, freedom, yung freedom na walang literal na mga judgemental ganon. Kasi sobrang daming foreigner talaga. Ang nakikita mo yung mga mismong lokal na napaka open.
Noon, oo. Mm. Pero ramdam mo pa naman na nasa Pilipinas ka?
O um, parang ano feel ko hindi, parang hindi. Oo, parang feel ko nasa ibang per, example nasa Hawaii, parang ganun.
Oo, kasi ang daming foreigner. Parang hindi na. Mm, oo.

Um, parang ano, eh, ah, focus talaga dun sa ano, dun sa, um, couple sa istorya nung couple, sa, um, pinagdaanan nila ganon.
Parang ano lang. Kasal. Ah.
Pero may ano din, may seremonyas din.
Ah, wala ng ano kasi sa atin 'di ba magmimisa, magmimisa muna.
Mm, mm. Mer
Pero ayun eh mat matter, ah, kumbaga marriage ceremony na talaga literal na ano.
Mer Oo. Oo, oo. Mm. Merong ano may mishap halo, eh, parang halo. Hindi tulad sa basta hindi tulad sa a
Ah. Oh. Oo, pero ano, um, a ah yung
Ano, yung kasal. Kaya ano.
Parang na-curious ako after nung ano.
Mm.